Ja, es sei denn, man hat selber wahnsinnig viel Spaß dran, also, jetzt an der Gartenarbeit oder so. Dann dann muss man das natürlich nicht abgeben. Aber vielleicht so für die groben Sachen den Gärtner. Mhm. Also, so Blätter rechen oder so müsste man da nicht mehr selber.
Das stimmt, ja. Ja. Mhm.
Ähm Ja, überhaupt. Also, genau. Ich k könnte mein Haus hier auch mal 'n bisschen wieder auf Vordermann bringen. Neue Küche rein, neue Böden vielleicht
Mhm.
und all so Sachen. Ähm
Ja, ja.
Ja, wo man sich immer denkt: „Ja, okay, wäre schön, muss aber nicht.“
Mhm.
Ja. Ja. Das kann man mit dem vielen Geld machen.
Das stimmt, ja. Ja, da gibt's so viele Möglichkeiten, ne, wie man's
Mhm. Ja.
sinnvoll sinnvoll investieren kann, ne?
Ja. Ja. Ja. Ja, wenn man's jetzt nicht hat, dann dann, ähm, fällt einem erst mal noch gar nicht so viel ein. Aber j ja, also, je länger man drüber nachdenkt, es gibt wirklich tolle Möglichkeiten. Man könnte auch so auf Konzerte gehen und dann wirklich immer mal in der ersten Reihe stehen
Mhm.
wo man sonst nie das Geld für die Tickets ausgegeben hätte.
Mhm.
Mhm.
Das stimmt, ja,
Ja. Ja. Manch einer kauft sich bestimmt die Markenklamotten. Das wäre mir jetzt eigentlich egal, aber ja, man könnte, wenn man wollte.
Definitiv. Stimmt, ja. Könnte man, ja.
Mhm. <laughs> Schon schon fast anstrengend. <laughs>
Könnte man machen. Ja. Ja. Ja, das stimmt, ja. Nur weil da dann da irgend 'n Name draufsteht, ist es wahrscheinlich immer noch derselbe Stoff, ja.
Ja. <chuckles> Ja, ja, genau.
Also, ja, bisschen übertrieben, ja, wegen so 'nem Logo dann als das das Hundertfache oder Tausendfache dafür auszugeben.
Ja. Ja, genau. Wir wollen's ja auch nicht ausm Fenster schmeißen. Ne, irgendwie ne, ne, genau.
Also Eben, ne, das würde ich jetzt nicht machen. Würde ich s würde ich sinnvoll sinnvoller investieren, ja.
Ja, ja, genau. Also, ich glaube, ähm, wir müssen jetzt anfangen, wirklich Lotto zu spielen, wenn du's nicht schon machst.
Ja.
Und, äh, Ideen haben wir ja jetzt, wie wir das viele Geld ausgeben. Das müssen wir nur noch umsetzen.
Mhm. Ja.
Ja.
Definitiv, ja. Auf jeden Fall wieder 'n tolles Gespräch.
Ja. Ja, du, ich danke dir. Ja. Bis demnächst. Tschüs.
War wieder lustig, ja. Ich danke dir. Bis gleich noch mal. Tschüs.

Oder 'n schnelleres Auto, irgendwie so 'n Sport 'n Sport Sportschlitten, ja.
<chuckles> Ja. Ja, wollte ich auch grade sagen. Manche kaufen sich dann gleich 5 Sportschlitten und fahren dann den 1. gleich gegen die Wand. Und <chuckles> und dann ist das Geld auch bald weg, also aber wir haben ja dann richtig viel Geld, ähm
<chuckles> Äh, ja, ja. Das stimmt, ja.
dann dann dann kann das auch mal sein. Ja, kann das auch passieren. Ja, ich, ähm weiß auch nicht.
Da gab's ja auch diesen berühmten Komponist den, äh wie hieß er denn, aus Salzburg? Ähm, der hat ja dann auch einmal da so so 'n so 'n Porsche in Straßengraben gesetzt, ja.
<laughs> Ja. Ja, ich glaube, da gibt
Der der Von Von Karajan hieß er, glaube ich, ja.
Äh, ja, ja, ich glaube, da gibt's so einige Beispiele. Die wissen gar nicht, wie das Ding dann losschießt, wenn man mal Gas gibt und <chuckles> ja, ja, Wahnsinn. Ja, okay, also, <chuckles> wenn wir uns das schnelle Auto kaufen, dann erst mal langsam austesten, wie es denn wirklich so anzieht. Ja.
Ja. Ja, ja. Richtig, richtig. Ja, ja, ja.
Ja, <clears throat> ne, dann wäre ja blöd, wenn wir das Geld hätten und dann gleich in den Graben fahren und ja. <clears throat>
Mhm. Das stimmt, das wäre
Ne, dann will man ja auch länger was davon haben, ja.
Mhm, definitiv, ja.
Würdest du irgend 'ne Reise machen, wo du dir jetzt denkst: „Ah?“
Ähm. Ja, definitiv mal vielleicht 'ne Amerikarundreise oder so was.
Mhm, mhm.
Das fände ich fände ich schon schon spannend, ja.
Ja, ja, ich denke auch. Also ja, also, ich ich würde dann gerne mal nach Australien fliegen und dann auch direkt 'n paar Wochen da bleiben, dass ich auch wirklich so richtig viel vom Land sehen kann. Und, ja, ich glaube, da braucht man viel Geld. Dann kann man halt, ähm, innerhalb des Kontinents auch fliegen
Definitiv. Und du? Mhm. Mhm. Mhm.
denn, äh, da die Distanzen mit dem Auto habe ich jetzt so keine Lust. Ja, und dann immer in schönen Unterkünften absteigen und
Mhm.
sich keine Gedanken machen, was das schon wieder kostet. Das wäre schon schön. Ja, ja. Und ich denke dann halt ja, auch immer, wenn man dann vor Ort ist, dann vielleicht, äh, immer 'n persönlichen Reiseführer, also, wirklich der einem wirklich dann nur das zeigt, was man
Das stimmt. Ja, eben. Ja. Absolut. Mhm.
selber so sehen möchte, dass man nicht mit 'ner Gruppe jetzt rein muss, um die Koalabären zu sehen und so, sondern
Ja, so 'ne so 'ne Gruppe, die macht dann meistens auch ja, ist dann langsam, ja. Teilweise, ja, ist man da nicht so flott unterwegs, ja. Am besten dann irgendwie so einheimische Tourguide, die die Sprache wirklich gut können.
Mhm, mhm. Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau, die sich da auskennen, ne? Ja, ja, genau, ja. Das wäre gut.
<chuckles> Also, das f mhm, richtig, ja.
Würdest du dir 'n Haus kaufen?
Das wäre super. Ah ja, wieso nicht? Ja, doch. Haus braucht man immer. Im Notfall würde ich's vermieten, ja.
Mhm.